Olha, me diz uma coisa, como você di decide qual língua usar com cada pessoa?
Ah, isso depende de de quem que eu tô conversando. <laughs> Eh, eu falo
Uhum. <chuckles> Você lida normalmente, com pessoas, assim, de várias que falam várias línguas? Como que é?
Sim. Sim. Eu tenho eu tenho muitas pessoas na minha vida, hã, que falam outros idiomas, ou que falam muitos idiomas.
Certo. Uhum.
Eu tenho poucas pessoas na minha vida que falam um um idioma só, eu diria.
Tá. Entendi. E você vai alternando bem assim? Pra você não tem problema? Você foi aprendendo a falar? Você sa você fala quantas línguas?
Então Eu falo 4.
4? Nossa que que, me conte. Que que você fala? <chuckles>
Então, a minha história ela é curiosa, porque eu sou filha de uma brasileira, com um porto-riquenho, e eu nasci no Estados Unidos.
Hum. Olha só. E aí, você aprendeu inglês em casa?
Então, eu sei 3 idiomas, daí. Eu aprendi o inglês na na escola, porque eu nasci no Estados Unidos, né, então, <clicks tongue> ah, aprendi o inglês ali por osmose, vamos dizer assim. O espanhol, di pela família do meu pai.
Tá. Tá. Tá. Entendi.
Porque com o meu pai eu falava em inglês. O meu pai, ele nas ele saiu de Porto Rico muito jovem.
Uhum. Entendi.
E foi estudar vânia com 18 anos, então o meu pai é mais americano do que porto-riquenho.
Entendi. E aí você estudou na escola quanto tempo? Você você fez toda a sua vida escolar nos Estados Unidos?
Não, eu fui morar no Brasil com 4 anos
Ah, entendi.
e foi m m foi difícil de me adaptar.
Uhum. Ah, porque mas aí com a sua mãe você falava português? Ela te ensinou o português.
Que eu não era alfa ada É. O português. Então, por exemplo, quando eu fui crescendo, na minha casa, a gente falava 2 idiomas, às vezes 3. Então tem vezes que eu falo com o meu pai é é muito isso é uma dinâmica que só quem nasce e cresce em famílias bilíngues entende, porque é muito natural. Você
Tá. Uhum. Aham. E aí ia misturando, assim, você estava falando uma frase em português e aí ia para o inglês. Seu pai falava português também?
Totalmente. Ó Sim, o meu pai aprendeu a falar português por causa da minha mãe. Hã, e hoje assim conversando com meu pai, por exemplo, eu faço assim 50, 50, vai.
Uhum. Hum.
50 em inglês, 50 em em português, mas não é uma coisa assim forçada, uma coisa natural, né, a minha vida inteira, falei em em inglês e português com meu pai. E e quando eu morava na casa dos meus pais, e eu e meu pai começava a falar inglês a minha mãe não gostava.
E vai trocando ali, aham. Entendi, entendi. <giggles> Porque ela queria que você aprendesse português também, era isso?
Não não, eu eu sempre falei português a minha vida inteira.
Tá.
Mas é que ela não gostava que eu falasse com o meu pai em inglês, porque ela não entendia.
Ah entendi, e ela mesmo morando nos Estados Unidos ela não falava o inglês?
Falava, falava, mas assim não é aquele inglês.
Tá, entendi.
É um inglês iniciante vai, a minha mãe por exemplo ela não conseguiria, hã, sei lá
Aham.
Defender uma tese em inglês.
Uhum. Entendi. Mas com o seu pai ela falava em inglês, ela conseguia se comunicar com ele, era era a língua era o inglês?
Não. Não, não, meus pais, eles se se comunicavam em espanhol.
Entendi. Que é que é bem parecido, né, com português também, né.
Tipo assim, no começo era um portunhol. É, é. É que meu pai, eh, meu pai, eh, nasceu bilíngue, né, o inglês e o espanhol. Quando ele conheceu minha mãe, ele pegou muito rápido o português.
Aham. Sim. Hum, entendi, entendi. E
Ah. Estou com a minha mã meu pai fala em português.
Tá. E aí, por exemplo, aí quando você foi para o Brasil, aí você ficou um tempo só falando você ficou muito tempo depois no Brasil e aí você ficou só falando português e você não esqueceu, porque em casa você falava inglês com o seu pai, é isso?
É. É. Quando a gente foi morar no Brasil, o meu pai, ele bateu na tecla de que ele não queria que eu esquecesse o inglês, então, por exemplo, assim, os DVD's, todas as fitas cassete, todos os livros, ele comprava tudo em inglês para mim.
Hum, tá. Hum, tá.
Perdeu o hábito. Porque
E aí isso foi ótimo pra você, então?
Nossa, a nossa a minha mãe ela tem uma amiga brasileira que casou com um americano, as crianças nasceram lá, só que as crianças não falam a língua da mãe, não fala português.
Hum, tá. Nossa.
E o meu pai não tem isso.
Aham.
Não queria que eu não falasse o idioma, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E eu com ele, eu acho meio bizarro quem tem filho e não ensina o idioma para o filho.
Entendi. É, é porque se v já é é é sempre útil, né, isso, né, sempre você falar uma outra língua, eh, por mais que seja difícil, né, um ambiente bilíngue ali, às vezes para o início, né, da criança, né, da alfabetização, mas é uma coisa que imagino que você levou para sua vida assim, que hoje faz muita diferença, né.
Hum. Claro. Claro, isso abriu portas pra mim.
Sim. E aí o que mais? Você falou que fala 4 línguas e aí, como é que foi a sua vida? E aí você teve que usar outros idiomas, então, pelo visto.
Hum. Sim. Então, aí com 16 anos eu bom, eu já falava português, inglês e espanhol. Mas aí com 16 anos eu quis aprender eu quis sentar e estudar um idioma porque esses 3 idiomas o português, inglês e espanhol, nunca estudei.
Me conta. Hum. Aham.
Porque eles nasceram comigo.
Aham.
Então idioma que eu estudei mesmo foi o francês.
Ah, entendi. Aí e o interesse num fan do francês veio por um motivo específico, trabalho, estudo, ou você se mudou e precisou usar? Como é que era?
Queria saber. Que <chuckles> Vou ser bem sincera com você, porque eu queria me sentir melhor do que todo mundo. <chuckles>
Você queria saber mais então. E você acha que a língua ali tem esse poder, assim, de você, eh, como você consegue se comunicar com muita gente, você resolver mais coisas? Como que é na sua cabeça, assim, você queria saber mais do que os outros?
Porque Claro. Minha As pessoas ficam deslumbradas quando você fala pra elas: "Eu falo 4 idiomas".
Ah, tá, entendi.
O a a a visão a o o as expressões faciais que as pessoas fazem, quando você conta essa informação que você fala muitos idiomas, a pessoa pensa: "Meu Deus, você é inteligentíssimo", porque é verdade, você tem que ser inteligente pra falar vários idio
Ah, entendi. Aham. Sim, sim. Sim. Sim.
E eu queria me sin eu queria me sentir mais inteligente.
Aham. E aí você foi estudar mais 1 então. <chuckles>
Eu queria Dá mais um, foi.
Tá. E você usava? Você falou que foi aprender o francês, mas isso foi quando você ainda estava no Brasil, certo?
Sim, sim, sim, eu comecei a estudar sozinha o francês. E depois surgiu depois de 1 ano estudando sozinha, surgiu a oportunidade de eu ir estudar no Canadá.
Uhum, tá.
Aí eu fui fazer um curso de verão lá, de 5 semanas no Canadá, isso em 2016, estava com 21 anos.
Sim.
Nossa, foi ótimo.
E aí você aprendeu francês e era no lugar porque nos nos no Canadá tem o idioma, tem locais que falam o inglês, né, mas, o canadense todo mundo fala francês? Ou você foi para uma região que falava francês?
É. Não, não é A g a gen eu fui para uma região bilíngue, mas uma região mais francófona.
Hum, tá, entendi.
Não tão anglófona, por exemplo, eh, vai vamos colocar aí Toronto, Toronto é uma região muito anglófona.
Uhum. Tá.
Quebec é uma região muito francófona.
Tá, entendi.
Não é que fala os 2, difícil você ver alguém que fala os 2 no Canadá.
Ah, e você tinha essa facilidade porque você já falava o inglês muito bem, né. Não você não chegou lá só com o português, né, como muita gente chega, né, pra aprender um novo idioma, só falando a língua nativa, né, a sua própria língua.
As portas estão abertas pra mim. Quando eu vim morar aqui na Europa, também, eu dei dei uma estranhada, porque o meu es o meu espanhol ele é latino, né. Quando eu cheguei, dei me de me deparei com o espanhol europeu.
Sim. Uhum.
E foi só uma questão de adaptação mesmo, sabe.
São só algumas palavras, assim? Você acha que, no geral, você consegue entender bem e já você já está há muito tempo aí?
Já, eu moro aqui há 2 anos. E o a maneira com que os espanhóis falam, eles falam espanhol clássico, né, então eles seguem muito a gramática tradicional.
Tá, entendi. Aham.
Igual igual a gente estuda português na escola, o português tradicional, né, a gente não fala português tradicional. A gente não fala "vos".
Aham. Sim, sim. É, tem te tem variações, né, como o português do Brasil, como para o português de Portugal, né. Mas são variações, no geral as pessoas se entendem, né, tirando, assim, o sotaque que você vai aprendendo, vai se adaptando né.
A gente fala A <coughs> E aí eu fui adaptando o meu o meu espanhol, hã, caribenho, para o espanhol europeu, né, eu peguei as o jeito, a maneira deles falarem, o sotaque, as palavras, o vocabulário, a gramática, né.
Aham. Sim, entendi.
Me adaptar aqui né.
Entendi. E aí você então, eh, quando você chegou, você já chegou realmente falando espanhol e as pessoas te entendiam muito bem, você não teve nenhum problema, assim, de entender? Ou você foi para uma região que tinha mais, assim, palavras diferentes, como como que foi isso, essa experiência na época? Quando você mudou, logo que chegou?
Então eu me mudei para uma região do sul, hã, da Espanha, sudeste na verdade, hã, eles têm uma maneira muito característica de falar, eh, muito eles falam muito rápido também, eles comem consoantes, comem vogais. Hã, hum, mas quando você pega o jeito, né, eu ainda não peguei 100% eu não consigo me comunicar como eles até porque eu nunca vou ser espanhola, né, sou brasileira. Eu vou ter um
Uhum. Tá. Hum. Sim. Sim, eh, tem tem diferença para o nativo. E e e me diz uma coisa, e se você hoje, assim, fosse fa dar uma nota para para os idiomas que você fala, assim, você consegue dizer: "Olha, isso eu estou mais parecida com o nativo, esse eu falo melhor, esse eu não falo". Você consegue classificar as suas
Claro, claro. Olha pra o meu espanhol eu daria um 7,5.
Ah. <chuckles>
Tem pessoas que me dariam um 9.
Aham.
Mas eu eu sou muito autocrítica.
Tá.
Eu acr eu sempre acredito que eu posso melhorar.
E você imagino que me melhorou muito chegando aí, né, nesses 2 últimos anos, né?
Muito, para o meu francês eu daria um 6.
Sim, tá. Você chegou a usar o francês ou foi uma coisa que você aprendeu e aí ficou só pra o seu conhecimento ou você chegou a trabalhar ou estudar ou eh, eh, precisar num estudo, tal?
Trabalhar trabalhar não, mas eu estudei, eu fiquei aquela semana no Canadá, depois eu voltei, estudei um pouquinho na Aliança Francesa, no Brasil, quando eu fui pra França, fui pra Paris o ano passado, só falei francês, eu percebia que tinha algumas pessoas que notavam o meu sotaque e e começavam a falar inglês comigo, mas eu batia na tecla, "Quero falar em francês, por favor", porque eles têm essa mania, né, de de quando vê que você é grin que você é estrangeiro, querem falar inglês com você, mas eu batia na tecla, eu eu estudei para isso. Eu paguei muito
Tá. Certo. Aí você usou? Ah. Sim. Aham. Tá. É, <chuckles> pra hora que você precisar se expor, né, tem que e é também uma forma, né, de aprender e de melhorar, né, e ver se as pessoas estão te entendendo e se você vai conseguir se comunicar, né.
Claro. Claro e eu tentei, eu quan lá na França eu não falei inglês nenhum dia com nenhuma pessoa.
Aham. Eu eu, eh, e e você percebeu que eles não gostam, assim, das pessoas que falam, que ele que eles te tratavam diferente porque você sabia um pouco do francês, pouco não, né, bastante do francês, existia uma diferença?
Nossa. Eu senti o contrário. Eu senti o contrário, eu senti que quando eles percebiam que eu era estrangeira, que eu estava tentando falar o idioma deles, eles se sentiam respeitados.
Aham. Ah, que legal isso.
Foi a minha interpretação tá.
Aham, aham.
Tem muita gente que fala que os franceses não gostam, que as pessoas falem o idioma deles errado, eu não senti isso, eu senti que os que as pessoas me respeitavam mais tipo o olhar delas mudava, quando eu falava falar em francês eu tô eu por quê. Porque eu estou praticando, eu quero aprender eu não quero
Quando você falava. É, porque o idioma tá tá totalmente relacionado com a cultura do local né então se você fala o francês você conhece um pouco da cultura deles não é talvez isso dê uma proximidade, você acha?
Eu diria que toda pessoa gosta quando um estrangeiro fala o seu idioma. A gente, nós os brasileiros a gente adora quando alguém aprende o português. Então por que que os franceses não iam gostar também?
Uhum. Hum, uhum. É verdade, interessante isso.
Os espanhóis eles adoram quando eu falo gírias deles, eles pensam: "Nossa, seu espanhol é muito bom", sim, porque eu estou estudando, eu não estou levando eu não estou indo pelo caminho fácil, o caminho fácil é eu chegar aqui e começar a falar inglês com todo mundo.
Aham. Ah que legal. Aham, aham.
Eu falar em português, né, porque tem gente que vem aqui sem saber falar o idioma.
Sim. Que interessante.
Mas eu não, eu me importo, porque é impor eu acho importantíssimo você sab idioma.
Aham. É. Não, é verdade. E aí a sua nota para o seu inglês e o português. <laughs> 10. <laughs> Que legal, que legal. E você usa muito o inglês também hoje em dia?
Dó. 10. <laughs> 10 porque Hoje não muito, é que eu parei de dar aula. Mas eu ainda falo com o meu pai, com as minhas irmãs
Tá. Você deu mu Aham.
falo com meu namorado também, que ele está praticando. É. Uhum.
Ah, legal. Ah, muito legal. Nossa, eu adorei saber um pouquinho da sua história, assim, achei muito interessante, muito, muito legal isso, né. Muito
Ai idiomas é uma coisa, assim, que salvou a minha vida, sabe, porque você expande sua consciência, você descobre partes de você que você nem sabia que existia.
Verdade. Nossa, muito interessante, muito obrigada, viu, por compartilhar sua história.
Ai, obrigada você por ouvir, tchau, tchau.